ええ！どどこに行くやつですか？世界一周のやつですか？ええ！
どどうなんすかね？ いや、世界一周のやつっす。ああとあそこも行きたいっすわ、えっと、あの、南のしし南の、く南国系、あの、ミクロネシアとか、え、フィジーとか。
<laughs> いっぱいあるんですね。<laughs> はい。 はいはい。 ああ。
あの、あたりも行けてないんで、行ってみたいですよね。もうほんとに、こう海がすぐそばの生活ってどんな感じなのかかなっていうのも、出来ることなら、ひとつの都市、1週間、2週間ぐらいは滞在したいなっていう。
あ、はいはい。 ああ、確かに、はい。 ああ、そうですね、それ夢ですよね。
はいはい。そうなんすよ。いや、でも、なんか旅行行けるとしたらどこ行きます？
うんと、なかなか行けないところで、私ペルーペルーとか行きたいです。ペルーはい、南米で南米行き行たいすね。あとは
はいはいはい。 ペルー、なるほどなるほど。はいはい。南米、そうですよね、遠いし、あの、直行便無いし。
いもうさんじゅう何時間ですよ。無いです無いです。なので
ええ、直行便があれば、もうちょっとね。
そうですよね。なかなか行けないじゃないですか、仕事してると。<laughs> なので
そうですね、はいはいはい、確かに南米は行けないな。え、あそこはどうすか？南極大陸とか。
行けないですよね。ん？ あ、南極、行けられえ、行けるんですか？
行けるらしいっすよ。 なんか、普通に旅行で行けるらしいですけど。まあ、めっちゃ金かかるらしいすけど。
へえ。あ、そうなんですね。なるほど。
まあ、じゅうねん後は全然行ける行けますね。予算的に、はいはい。もうなんかそのお金の制約無しで言ったら、10年後こういうことしときたいとかあったりします。
ああ、ですね。そうですよね。 宇宙行ってみたいす。<laughs> ずば抜けですけど。ちょっとずぶっ飛んでますけど。スケールでかいですけどね。
おお、なるほどなるほど。ずば抜けてスケールでかいっすね。宇宙行ってどうするんすか？
え、だって色んな星見たくないですか？私見たいんですけど、あとは
いや、あ、宇宙だか10年後は、自分はお金持ってるかもしんないですけど、そこまで技術が発展してるかどうか分かんないすよ。
はい。 はい。 え、でも、あれ、何、行ったことあるひなんていうんですか、どどっかの社長さん行ってましたよね、なんか宇宙に。あ、ZOZO の方。なので、もしかしたら。わかんないですけど、旅行会社に宇宙旅行も出てくるのかもしれないなと思ったり、そうですね。はい、はい。
ああ、はいはい、ZOZO の。 うん。 はいはい。 はいはい。 ああ、なるほどなるほど。え、でもあれは、行って

それでも
買ってもらって、<laughs> 誰かに。
あ、買ってもらって。<giggles> 誰かに買ってもらって、あ、でもお金持ちの体なので、買えるんじゃないですか？自分で。
誰かに買ってもらって。 ああ、なるほどなるほど。買えるっすかね。お金持ちとしても、お金は出したくないかもしれないっすよ。
買えると思います。 はい。 ああ、なるほど。でも別荘として、私欲しいかもしんないですね、ケアンズ辺り、そうですね。
うーん、なるほど。え、他は何します？ち今今のところだと、お金持ちになっても、家を買って終わりって言う、そんな、なんか、おお金持ちお金持ちになった、ならなくてもいいんじゃないか説が今出てますけど。
はい。 あ、寂しいですね。<laughs> お金持ち、あ 確かに。あと会社を作りますかね、自分で。
ああ、なるほど、なんの会社します？
うあ、そうですね、ま、国際ビジネスがしたいので
はいはいはい、輸出入とかっすか？
そうですね、はい、それはやりたいですけど。
ああ。 え、それはどっちですか？日本の物を輸出するば側か。
はい。
こう、海外の物を日本に持ってくる。
あ、両方やりたいですね。もう手広く、で、私はやらない。あの、社長社長なんで、もう下々に下々にやらせるみたいな。すんあ。
あ、両方やりたいっすね。ん、手広く。 <laughs> なるほどなるほど。 なるほどなるほど。え、何何で儲けるんですか、商材は？
ええ、そこですよね。何なんだろう。
そう、日本の日本の何売ります？
日本の、そうですね、何が売れます？逆に。<laughs> 何だろう、なん
<laughs> いや、さすがになんか売らないと、お金入ってこないんで。
そうですよね。でも、ま、どうなんですかね。うーん、でも、なんか自分のブランドとか作りたいですね。どうせ、ら。
ああ、なるほど、アパレルとか？

まあ ISS に行ったのかどうか分かんないすけど、国際宇宙ステーションに行ったのか分かんないすけど、まあ、えっと別に月とかには行ってないっすよ。あの中でこう地球を見て帰ってきたっていう感じですけど、それそういう規模感でもしたいっていう感じですか？
ええええ。 多分行ったと思います。トレーニングしないと。 そうですね、確かに。 そうですね、いや、なんか、うんと、何ですかね、宇宙から地球を見てみたいっていうのはちょっと憧れであって、そうですね。なので、月に行きたいとかっていうのではなくて、まあ、一回ちょっと地球から出て、地球を見たいっていうのはありますね。なんか綺麗らしいんですよ、地球。
はいはい。 うーん。なるほどなるほど。 はいはいはい。 はいはい。 ん、なるほどね。 綺麗らしいっすね。<chuckles> なんとなくなんとなくイメージできますけど、うなんとなく、色々 NASA とかが出してくれてるんで、イメージイメージあるすけど、イメージあるです、ありますけど。
<laughs> ききますか？<chuckles> うん。 そうですねそうですね。<chuckles> イメージねちはね。<chuckles> つありますよね。でも分かんないですけど、行ったらちょっとがっかりするだろなっていうのが星？<laughs> 思いません？なんか、ただの何て言うんですか、<chuckles> あの岩っていうか、岩くずみたいなのがこう転がってんのが、こうキラキラしてるっていう、あれがなんか、流れ星「ああ流れ星だ」とかって感動しますけど、<chuckles> なんかね、<chuckles> なんていうすかあ、はい、う宇宙ゴミがこうちりちりとなってこう降ってるだけっていうね。
はいはい。 <laughs> そうですよね。 なんか、う うーん。 はいはいはい、<chuckles> そうですよね。なんか <chuckles> そうですよ、宇宙宇宙ゴミも普通にあるし、なんか行くまでの準備が大変そうで。
はい。 ああ、まあ、でもわかんないじゃないですか。なんかそういう訓練なくても行けるようになるかもしれなくないですか？わかんないすけど、そのなんか特別な、わかんないですけど、なんか。<chuckles> あの、ね、なんか、服服って分かんないですけど、宇宙服とかが開発されて、とか、あるかもしれませんし、まあ分かんないすかね。うん、もう希望は、うん、も持って、ん、みいいかなと。<chuckles> そうですね。宇宙行ってみたいですね。そうですね。 はい。うん。
訓練とか。 いやいやいやいや。うん、まあまあまあ。 うーん。 まあね、そうですね、希望希望は持ちましょう。はい、なるほど、宇宙っすね。宇宙か。 他なんかお金お金、ん、持って、時間あるってなったら、何します？別にどこ行くとかじゃなくてもいいんですけど、何するっていうので。

え、こん国？何て言うん でか、でかいですよ。たか国を改善するというか、まあまあ、うん、そう、国っていうか、まあ、な仕組みとか、あとは、まあ、例えば、こう高齢社会になるじゃないですか、どんどんどんどん。で、あの、例えば農家さんとかも、高齢化してて、辞めてく方多いじゃないすか。ああいうのにも投資したいすね、私。なんかうまくこう、なんですかね、若者が飛びつくような、いわいわゆる何て言うん、農家って儲からないんですよ。儲からないんですけど、やっぱり必要じゃないですか。うん、なので、のそういうのを儲かるような仕組み、<chuckles> 何て言うんすか、儲かるからやりやりたいみたいな、こう職業として、やりたい子供たちを育てるとか、そういうのはいいかもしれないすね。
<laughs> お、国、なるほどなるほど、国を改善する。 はいはいはい。 はいはいはい、はい。 ふんふん。 はいはい。はいはいはい。 おお、なるほす。はいはい。 はいはい。はい。 はいはい。 うーん、なるほど。 はいはい。うん。 うーん。 なるほど、農家っすね。の農業、他なんか、他なんか変えたい、し変えたい仕組みあるんすか？
うん、農農農業だけじゃなくて、漁とかも。 漁業もそうですし、あとはそうですね、もうなんか、うん、もう全部いろいろ変えたいすよね、政治とかも変えたいすけどほんとに <laughs> でもお金、いやでもお金だ、ね、解決できるのかなって感じはしますけどね。このうん、に日本社会自体かか私どんだけ偉いのって感じですけど。<laughs>
はいはい。 <laughs> いや、めっちゃ不満あるんすね。 はいはい。 お、ここのこの、日本しゃ 日本社会自体を改革すると。
そうですね、改革したいですね。もうちょっとなんか、<laughs> ま、革命したいですね、色々。<chuckles> 無限大にお金があるんだったら。うんうんうん、そうですね、面白いテーマですね、これ。<laughs>
<chuckles> 革命家っすね。 <chuckles> なるほどなるほど。 はいはい。 な。 <chuckles> もう今ここを一番変えたいみたいなあります？
ここ一番変えたい。農業はでもすごく思ってます。まあ、私親戚にそういう人がいるので、まあ、うーん、あと何年続けられるかなっていう感じなので、そこはちょっと、美味しいもので、やっぱり何て言うんですか、色々、美味しいものを作って、表彰もされてるし
もう、農業っすか？ うーん。 はいはいはい。 うーん。 はいはい。 はいはい、ええ、すごい。